Tienes razón.
Y por ahí algunos otros que no recuerdo, y bueno, dentro de la gastronomía mexicana ya ves que también se come, eh, jabalí, y se come iguana, ancas de rana.
Ujú. Mm. Ujú. Ah, sí. Ya, sí, cierto.
Incluso hay gente que come caracoles, huevos de tortuga.
Ajá, que comen cocodrilo y venado.
Sí, la verdad es que, ajá, si pues
Sí, es raro.
bueno, es que hay de insectos a insectos, ¿no? Cómo es que pensar en comerte una cucaracha como en China.
Pero sí. Sí, exacto. <chuckles> Una araña patona de esas peludas.
Ay, no, qué qué feo. <chuckles> O alacranes, porque sí comen alacranes, ¿no? Porque también tienen temas afrodisíacos ellos, de que muchas cosas, este, pues, sirven para para la líbido o temas curativos, y así.
<chuckles> Sí, sí, comen, a saber. Sí. Ajá, sí, de hecho, ¿no? Como parte de su de su medicina tradicional, ¿no?
Ajá. Ah, sí, ya ves que luego también cazan muchas ballenas, o o, focas, y usan o o, los tiburones, porque usan la aleta de tiburón como para hacer ahí sus, ajá, no sé, menjurjes, o, curaciones, sí.
Ajá. Sus menjurjes, ándale, sí. <chuckles> Sí, sientan. Ujú.
Sí. <chuckles> Oye, y y bueno, regresando a a a lo que nos estabas comentando de la p comida callejera y tus taquitos de dudosa procedencia, ¿qué es lo primero que notas cuando te acercas a un puesto de la calle que podrías tú decir que es de dudosa procedencia? ¿Qué notas primero? ¿Qué es lo que dices? "Aquí voy a comer". ¿Es el ruido, la gente, o o qué? ¿Qué es lo que a ti te atrae?
Ajá. Sí, pues fíjate que lo primerito, lo más importante es que haya gente. Si hay mucha gente, ya es ya es una señal de que son buenos tacos
Ajá. Ya es garantía.
Ya es garantía. Pero también me ha pasado que, así justo, veo un puesto a lo lejos, ¿no? Con mucha gente, y me acerco, ¿no? "Ay, voy por unos taquitos". Y ya estando ahí, me llega el olor de la carne, y una carne que huele, pero sí, a cadáver horrible
Ujú. Sí. Ay, no. No inventes.

Fíjate que no, esos <laughs> esos, este, eh, po podían así podías atascarte con muchísima comida, y no no te hacía daño, pero ni siquiera de quedarte pesado, de darte reflujo, nada. Eh, por eso les decíamos los de ley, porque era eran los meros buenos.
<laughs> <chuckles> ¡Guau! Oye, no, pues, qué buen estómago tenías. Yo tengo una amiga que se casó con un americano y cuando venían de visita a México, pues, obviamente, probaban la gastronomía local. Y tú sabes que generalmente los extranjeros, cuando vienen a comer la la comida callejera, más que nada la comida mexicana de los puestos, siempre se enferman seguro. Entonces, ya ves que le dicen que es la que es la "Venganza de Moctezuma".
<laughs> Ajá. Ujú. Ajá. Sí, oh. Es la "Venganza de Moctezuma", es correcto. <chuckles>
Así es. Y y y el esposo de esta amiga, siempre que venía, picante, tequila, los taquitos de la esquina, decían: "No inventes, ¿cómo no le hace daño?, este hombre sí tiene estómago de perro callejero", porque, híjole nomás le faltaba tomarse el agua del charquito, yo creo. <laughs>
Ajá. <laughs> Exacto. <laughs> Es que es que ya los los, este, los norteamericanos, los estadounidenses, pues, ya ya hay mucha mucha gente hispana allá, entonces ya compartimos microbios, ya es ya es, este, <laughs> ya son hermanos en ese sentido sí, exacto, iguales.
Sí. <laughs> Los traemos de allá para acá. Pero bueno, igual ya tienen más acceso a a platillos de otros países, ¿no? Porque tienen una mezcla de de de gente de muchas culturas y, pues, obviamente también hay muchos restaurantes de cualquier estilo. Pero bueno, este, qué padre, qué interesante. Y, este, y bueno, aparte de los taquitos, ¿algún otro platillo que te guste mucho?
También, ya enriquecieron. Ujú. Sí, eso.